Oye, fíjate que a veces como que hablar claro, eh, no es tan fácil, eh, nos termina incluso dando miedo como que herir a las personas, o incluso, ¿no?, como que vernos tal vez un poco débiles. Pero tú, ¿qué qué papel tie para ti qué papel tiene la vulnebari vulnerabilidad, perdón, al hablar claro?
Pues em, muy mucho, y no solo la vulnerabilidad, sino a veces son temas de formación de origen, o sea, tal como te forman, a veces las personas son hipersensibles, o a veces tienen conceptos, eh, mal entendidos, ¿no?, sobre hablar claro, ¿no? Y también por el lado de quien habla, em, a veces cree que hablar claro es, eh, ser frío o ser, eh, molesto, estar molesto, o o usar palabras agresivas, ¿no? Entonces, yo creo que siempre depende de las 2 partes.
Ajá. Sí, claro. Sí, claro. Ajá. Sí, sí, sí. Luego, también hay unas veces que que como que las personas batallan un poquito, como que para expresarse, por lo mismo, como que para ted que tienen como que un poquillo de miedo, no sé si sea correcto decirlo así. Pero para ti, más que nada, que no crees que para la vulnerabilidad, eh, aparte de que hablamos claro, ¿sientes que es lo mismo que es cuando nos desahogamos?
No. No, yo yo creo que cuando quieres hablar claro con una persona, es una cosa, y desahogarse es otra.
Mm, okey, okey, ajá.
A veces, para desahogarte, necesitas decir las palabras sin filtro tal como te vienen en la mente, porque eso es desahogarse. Es sacar todo lo que traes dentro
Ah, okey.
¿no? Y muchas veces, eh, vas a usar palabras fuera de lugar, a veces lo que dices ni siquiera es tal cual como lo sientes, pero es tal tu enojo que necesitas sacarlo, necesitas desahogarlo. Entonces, yo creo que debe uno encontrar una persona para desahogarse y otra para hablar claro.
Okey, okey. Ajá. Ah, okey, okey. Entonces, bueno, más que nada, crees que, bueno, ¿cómo puede jugar contra mostrar esta, como que la vulnerabilidad y cómo puede uno cuidarse sin dejar de ser directo relacionado de esto?
Pues, a ver, por eso digo, yo yo creo que en ese caso, por ejemplo, si ya traes una molestia bastante grande, si ya traes, eh, o de tiempo atrás, ¿no? Que a veces vamos dejando que se acumule, ¿no? Yo creo que ahí sería muy adecuado, primero desahogarse.
Ajá. Ujú. Sí, sí, sí. Mm, okey.
Con otra persona, o mejor aún, eh, con un especialista, ¿no? En salud mental. Un profesional, claro, porque, eh, él de forma profesional te va a ubicar, ¿no? Te va a a hacer ver el mm, panorama desde otra perspectiva, porque a veces uno, por enojo, no ve distintas perspectivas, claro. Y si no, pues, por lo menos con un amigo, que sepas que lo que vas a decir está en buen lugar, eh, que no va a ser más grande el fuego, ¿no? Con la persona con quien quieres hablar, claro
Ah, okey, con un profesional. Ujú, sí, sí, sí, sí, sí, claro. Sí, no ve claro. Ujú. Ajá.
Eh, hay que escoger bien con quién desahogarse, y después de desahogarte, seguramente uno se siente más más tranquilo, no como una olla de presión, ¿no? O sea, para, eh, primero poner en orden las ideas, apaciguar las emociones, y tratar de buscar las palabras más asertivas
Ujú, sí. Ah, okey.
que no tienen por qué ser hirientes, pero tampoco se tienen por qué ocultar.
Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú tú sientes tú sientes como que como que cuando uno es vulnerable, eh, como que te permite que la otra persona también te conteste con mayor, eh, como que honestidad, como que por lo mismo que te está viendo que estás siendo co sincero?
No siempre. Depende lo que traiga la otra persona, ¿no? Hay personas o trastornos mentales o de conducta que aprovechan la vulnerabilidad de las personas para voltearles las cosas, ¿sabes?
Ajá. <chuckles> Sí, sí, sí, sí.
A veces son muy hábiles y cuando te ven vulnerable o saben que eres, pues, más emocional o ma a veces defienden su punto o su postura, ¿no?, eh, que te hacen creer que el que está mal eres tú.
Ah, okey. Entonces, sí sí sí sientes que que, bueno bueno, es que sí. Hay veces, ahorita justo que estás diciendo todo eso, me llegaron varios recuerdos a la a la cabeza y sí, tienes totalmente toda la razón, ¿no?, de plano es que hay una gente que sí es muy demasiado aprovechada, que cuando ve que tú estás vulnerable, dice: "De aquí soy". Y se aprovechan y te terminan manipulando, te empiezan a decir no sé qué y sabe qué más y tú lo tomas como de que: "Ah, me está ayudando", pero no, realmente simplemente te está manipulando. Ajá.
¿No? Claro. Claro. <giggles> No, a veces tú ibas a buscar en esa persona que t que algo que a ti no te agrada o te molesta, ¿no? Y hay personas que tienen una habilidad insana
Ajá.
<clears throat> de voltear todas las cosas de tal manera que sales sintiéndote peor de lo que llegaste, porque resulta que esas personas no se hacen responsables de sus actos y y te los envuelven y te los acomodan, pero perfecto de regreso, ¿no? Y hasta más de lo que tú llevabas.
Ajá. Sí, sí, sí. Y luego, ah, no sé, es que sí se me parece hasta impresionante, realmente ahorita que me lo estás diciendo todo eso me acaba de volar la cabeza. <chuckles> Sí, sí, sí.
Sí, claro. Es que hay personas que son así, por eso te digo que depende eh, de lo que cada uno traiga, ¿no? Eh, a veces son, pues, malos hábitos de formación, que más que formación es deformación, ¿no? Em, que por ejemplo, no sé, en algún momento aprendieron de, no, tú nunca lo aceptes, ¿no?, aunque te hayan visto, tú di que era tu clon, o tu gemelo, o se lo imaginó, o ya enloqueció, pero tú no lo aceptes, ¿no? Entonces, esas personas crecen como muy a la defensiva y, a costa de lo que sea, van a defender su postura, aunque no tengan razón.
Ujú. <chuckles> Sí, sí, sí. Mm, okey. Ujú, okey, okey. Okey, ajá. Okey, cierto, totalmente cierto. Sí, sí, sí, sí.
¿No? Hay personas que son conscientes, y que están abiertas, ¿no?, al diálogo, son más sanas emocionalmente, y a lo mejor ni cuenta se habían dado de lo que a ti te estaba causando ese efecto, ¿no? Entonces, cuando tú hablas claro y le dices: "No mira, es que realmente, eh, yo me he puesto mal porque, eh, tú no tienes consideración conmigo, por ejemplo, para decirme que vas a llegar tarde".
Ah, claro, sí, sí, sí, sí. Ah, okey.
Y entonces yo estoy haciéndome historias de que si te pasó algo, de que si, e e entonces, ¿qué te parece de que cuando vayas a llegar tarde, mejor me avises, no?, para que yo no esté preocupada, ¿no?
Y sobrepiensa uno, ujú. Sí, sí, sí. Ajá. Correcto, ujú. Sí, sí, sí.
Entonces, una persona sana, que tiene esas herramientas emocionales sanas, pues lo va a ver, y y va a tener la empatía, ¿no?, de ponerse en tus zapatos y decir: "Pues sí, claro, se preocupa", ¿no? Y entonces te va a decir: "Sí, mira, tienes toda la razón, entonces la próxima vez que yo vaya a llegar tarde, voy a considerarlo y te voy a avisar, ¿no?, que voy a llegar tarde".
Ajá.
Pero va a haber otra, ¿no?, que es insana y te la va a voltear, ¿no?, o sea, te va a decir: "¡No, tú me quieres controlar, crees que soy tu hijo!". En el caso de que no fuera tu hijo, ¿no?
Que le va a valer. <laughs> Ajá. Sí, claro.
eh, "¡me estás controlando, me estás vigilando, me estás" Y y y entonces ahí yo creo que uno
O de tóxico, ahí andas de tóxico, que no sé qué, sabe qué más. Sí, sí, claro.
A ajá. ¿No?, eres un es una tóxica, nada más quieres que yo me esté comunicando, a ti qué te importa dónde ando. Qué sé yo.
Íngasu, nombre, red flag vámonos. No, pero sí, sí, sí, totalmente.
Si, ¡claro! Claro, cuando lo tuyo es verdaderamente genuino, de decir: "Es que me preocupa", o sea, en ningún momento le estás diciendo: "No llegues tarde", este n o sea, no, eso nos puede pasar a todos, ¿no? "Pero nada más ten la consideración de avisar", ¿no?
Ujú. Sí, sí, sí. Oye, y algo, bueno, esto m se me acaba el se me acaba de aprender el foquito ahorita porque lo dices como de una forma, eh, hasta cierto punto se escucha demasiado maduro, como que ya te ha tocado vivirlo y también ya sabes cómo tratar ese tipo de temas. Pero, ¿có c có cómo cómo aprendiste a comunicar esos límites sin parecer débil? O como, o sea, para que no se rompa esa esa como que no pasar esa línea de que también, pues ahora sí que ya ves lo que me dijiste, que es muy fácil a que algunas personas se pueden manipular y aprovecharse. Eh, ¿có cómo comunicas tú esos límites sin sentirte débil?
Sí. Mira, eso principalmente dec de lo que más aprendí, me costó un divorcio
Ajá. ¡A la torre! <laughs>
con un narcisista crónico
Íngasu.
que yo no sabía lo que era eso, ¿sabes?, ni cómo actuaban, ¿no? Entonces, yo terminaba sintiéndome culpable, ¿no?, a pesar de que ya tenía yo, eh, terapias anteriores y a pesar de que yo ya tenía herramientas emocionales, ¿no?, y que yo sabía que eso no estaba bien de su parte, pero acomodaba de tal manera las cosas que yo terminaba sintiéndome peor, ¿no? Entonces, eh, los narcisistas crónicos, pues ellos nunca van a cambiar. Entonces, quien debe cambiar de lugar eres tú.
Ujú. Sí, claro. Ajá. Sí, sí, sí claro. A la torre, siento que aca acabas de decir algo superbueno, <chuckles> que realmente ese tipo de personas es cierto. Creo que no estoy seguro si es, pero, creo creo que es ese tipo de personas que sienten como que te están haciendo un favor por estar contigo, ¿no? O que son así como de ese, de sí, de ese estilo.
¿No? Sí. Casi no, pero, bueno en mi caso no es que él me hiciera sentir ese favor. Al contrario, siento que él muchas veces se sentía como como relegado, o sea, como como menos que yo.
Ah, okey.
<coughs> <clears throat> Y entonces trataba de sacar esa superioridad de esa manera, ¿no? Y de muchas otras, o sea, son expertos en gaslighting eh, son expertos en la manipulación, te digo, en voltear las cosas.
Ujú, sí.
Entonces, eh, cuando yo parecía vulnerable, él todavía a hacía, pero más gala de sus de de todo su histrionismo, y, de todas estas cosas ¿no?
Ajá.
Y si me ponía fuerte, ¿no? Entonces se ponía en una competencia a ver quién lo era más.
Sí, a ver quién se quién era el mero, mero, por decirlo de alguna forma. Mm, sí, sí, sí.
Ajá. Ajá, entonces no hay forma que llegues a un arreglo con este tipo de personas.
Ujú, okey.
Eh, y y si te toca un papá, <giggles> o, una mamá así, por ejemplo, porque también hay muchos casos así. Porque digo, tú como pareja cambias de pareja ¿no? O o o o, te quedas sin la pareja y se acabó.
Ajá. Sí, claro.
Pero si un padre o una madre es es muy difícil, sin embargo, revientan también a sus hijos.
Pero, pues, una, un padre y una madre, sí, sí, cierto. Sí, claro. ¿Tú crees?
Y no es porque no los amen, o sea, es que nadie se ama
Ujú.
tanto como el narcisista a sí mismo, ¿no? Que es un amor muy insano.
Ah, okey. Sí, sí, sí, sí.
Es un amor muy enfermo, ¿no?
¿Tú p tú por qué crees que que cuando somos vulnerables, eh, lo tomamos más como un riesgo, y no como una herramienta?
Porque a veces, eh, creo que tememos lo que vamos a encontrar del otro lado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que una cosa es la vulnerabilidad y otra cosa, por ejemplo, es, em, la emoción, por ejemplo, de que eres más introvertido o eres más callado. La vulnerabilidad e es estar en riesgo. Entonces, esa vulnerabilidad tú la tienes que fortalecer con salud mental.
Ajá. Okey. Ujú. Ah, okey, perfectísimo.
¿no?, para que nadie te haga dudar de lo que es verdad.
Sí, claro. No, y luego también ahorita que estás diciendo todo eso, realmente como que ellos mismos hacen replantearte si realmente tú eres una persona que valga la pena, ¿verdad? Como de que te hacen sentir eso de que como si no Sí, sí, sí.
Sí, o, el gaslighting, o sea, te dicen: "¿Ya viste qué bonito está el sol de color morado?". Y tú, o sea, dices: "A ver, espérame, no, el sol no es de color morado. Se ve amarillo, se ve"
Ajá.
D "No, es de color morado". Y terminan haciéndote creer que tú estás loco, porque tú lo estás viendo dorado.
Ah, en la torre. Hay que m
Eso es el gaslighting.
Mm, okey, okey. Oye, qué impresionante, ¿no?, realmente cómo cómo existen personas así. Se escucharía hasta c cierto punto de fu como de mentirita. Ah, no puede haber alguien así, pero se me hace que hay personas, incluso, peores. <chuckles>
No, lee lee sobre el narcisismo. O sea, de verdad es una de las de los trastornos de conducta más terribles, y abundan en el mundo.
Más fuertes. Órale. Oye, pues, la verdad, eh me encantó muchísimo la plática. Eh, la verdad, te agradezco muchísimo que me hayas dicho todo esto, porque me acabas de abrir los ojos de una forma bien diferente, incluso siento la cabeza medio rarita. Y pues nada, de verdad, muchísimas gracias, ojalá que todo te vaya muy bien y que pases muy bonita tarde.
<chuckles> ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Al contrario, muchas gracias a ti, a ti tan a mí también me encantó charlar contigo, y de verdad lee lee sobre el narcisismo.
Y sí, lo voy a hacer. Nos vemos.
Ba